Ah bah, n'importe quoi était plus intéressant que le film-là, hein. On est partis se faire des pop-corn, heu, c'était non, non là, eh! Non, non, je je je ne t'é t'écoute plus. <laughs>
<laughs> Non mais tu abuses. <laughs> <laughs> OK, OK, bon bah OK. <laughs>
<laughs> Non, je rigole.
Bah après, heu, moi, je l'avais regardé au cinéma et du coup, ben, j'étais obligée de rester concentrée, tu vois? Tu peux pas faire 15 000 choses ou en même temps quand tu es au ciné. Mais je sais pas, heu, c'était, heu <clears throat>
Oh. Mais comment ça a pu passer au cinéma, ça? C'est
<laughs>
<chuckles> c'est ça ne le mérite pas. Mais bon.
Non, peut-être que tu as pas trop suivi l'histoire et que ça t'a pas ça t'a pas pris dès le début. <laughs>
Mais bon. Non non, j'ai très bien suivi, il y avait pas besoin de <chuckles> il y avait pas besoin de grand-chose.
OK. <laughs>
<laughs> Mais bon.
OK, OK, je note, ouais, c'est pas grave.
Tout ça pour dire que, heu, oui, sa santé mentale n'était pas bonne mais qu'il y avait pas besoin que d'en faire un film. <chuckles>
<laughs> C'est peu de le dire. <chuckles> Oh ouais, ouais, ouais. C'est vrai que bah en plus, heu, il s'en sort, c'est ça qui